あ、同じでした。ほぼ同じでした。一回目言ったことがはい、が、段々とまた、ね、その前みたいな分担に戻ってきて、言ったっていう感じですね。でもそれが結構もう何年も前で、今もう全然無くなった、あ、んですよね。まあ、あと、一個いい点で言うとそうなんです、あの、ロボット掃除機と食洗機を導入したっていうのが、めちゃくちゃ楽になりましたね。
あ、同じだったんですか？はい。 あ。なるほど。 はいはい。 そうなんでか。 はい。 あ。もう家事の負担を減らしてじゃないですけど、もうそもそも家事で揉めるなら、家事を減らしてしまえばいいというか、そういった考えで、なるほど。はいはい。
そうです、ほうです。 あ、そう、そうです、そうでえ、そうです、もう投資してお金使って、もう時間を回収しようみたいな感じでしたね。その回収できた時間でまあ、お金稼ぐ勉強したらいいやみたいな、感じで、それめちゃくちゃ楽になりました。本当食洗機とロボット掃除機はめちゃくちゃいいなって思いますね、やっぱり。
なるほど。 はい。 あ、そうなんですか。もう、ご自身ライフステージで変化しさすもう先ほど
うん。
お互いフルタイムの時と、ご自身が個人事業主になって、フリーランスなってっていったような、そのライフステージによって家事の分担だったり、また関係性が変わったっていうふうに、おっしゃっていたんですけど
はい。 はい。 うん、うん。はい。 ああ。 はいはい。
この先ご結婚されて、それこそお子さんが生まれたりとかしたら、また家事に加えて育児だったり、さらに重い負担がのしかかってくると思うんですけど、そういった時に、その負担に関してどうしようと考えているだとか
うん。 はい。 <chuckles> ほんとですね。 確かにおっしゃる通りです。 うーん。
ていうのって何かありますか？
そうですね、まあ、今がもうちょっとで妻になる女性が週3ぐらいで働いてるんですよ。なので、まあ、育児、まあ、週3は今のままで働いてもらって全然よいいので、週4はまあ、ね、ちゃんと育児とかできる時にやってもらって、で、僕、もう基本的に毎日好きな時に仕事ができてずっと家にいるので、まあ、ちゃんと話し合ってはないんですけど、うまいこと今のままいくと、ちゃんとできるんじゃないのかなっていう風には思ってますかね。まあ、ただ
はい。 はいはい。 はいはい。 はい。